Wah, eee, kebetulan karena aku perempuan ya, jadi emang media sosial ini, eee, bisa disebut, eee, berkaitan banget sama tekanan body image gitu. Eee, ya soalnya aku sendiri itu ngalamin waktu kuliah, jadi mungkin dulu sebelum kuliah ya, aku gak terlalu mikirin tuh kayak gak pernah bandingin diri aku sama media sosial, mungkin karena belum aktif juga ya, belum, eee, hype banget tuh media sosial, sampai di kuliahan, eee, teman-teman aku dan kebanyakan perempuan ya, di jurusan aku tuh sering kayak "Ih, eee, aku gak mau ah pake shade yang ini," gitu ngomongin foundation, "soalnya pengennya putih kayak yang di sini," gitu, terus dia bandingin sama media sosial. Terus, eee, misalnya juga kayak badan nih, "Ih aku gendut ah di sini, entar gak bagus di post-nya." Nah itu tuh jadi ngaruh juga ternyata ke aku gitu kan. Dan karena sering liat di media sosial kayaknya ada pengaruh algoritma ya, jadi muncul juga tuh kayak perempuan tuh harus begini, harus begitu, wah itu jadi tekanan juga tuh.
Heeh heeh. Oke, kenapa tuh Kak? Mhm mhm. <chuckles> Oke. Ya ya. Ah hah. <chuckles> Oke. Oh jadi jadi tuntutan ya ujung-ujungnya karena melihat mungkin si sosial media itu, yang bagus itu seperti ini, atau mungkin kayak ada satu panutan, atau mungkin harus hukuman tertentu gitu ya, kita lihat dong-dongnya gitu ya. <chuckles> Padahal kan gak semua orang sama nih. Tapi waktu itu gimana tuh, eee, berakibat Kakaknya gimana? Apakah Kakaknya ikut kayak mungkin juga biar sama kayak tren apa gimana Kak?
Iya betul. Mhm. <chuckles> Iya. Mmm, jadi sebenernya pada saat itu ya, awalnya tuh aku gak terlalu kena karena kebetulan pada saat kuliah itu, aku nggak kena apa ya, aku masih masuk nih ke beauty standard lah disebutnya ya, standar kecantikan pada saat itu. Eee, jadi udah eee, aku masuknya nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, terus juga kulitnya waktu itu cerah, cuman ternyata, eee, warna misalnya mikirnya kan putih aja cukup gitu ya, ternyata putihnya tuh ada ada cabangnya lagi. Di Indonesia tuh harus putih yang kep apa ya, putih pink, bukan putih kuning. Sementara kan kita kuning langsat gitu kan Indonesia. Cuman mungkin berharapnya putih itu kayak western gitu. Jadi itu kepikiran juga kayak, ah aku bisa gak ya warna kulitnya berubah gitu, eee, itu tuh sesuatu yang, eee, bisa dibilang agak bikin stres juga ya, karena kan jadi mikirin ke skincare, terus juga ke hasil nih kayak foto tuh kalo difotoin orang dan hasilnya gak bagus tuh jadi, eee, down sendiri kayak, "Ih emangnya aku segendut itu ya? Emangnya aku seini kayak gitu ya?" nah itu sebenernya yang ngontrol harus diri sendiri sih, balik lagi.
Heeh heeh. Oke. <chuckles> Nah, terus terus? Heeh. Ya ya Nah itu Heeh heeh. Kuning langsat, betul. <chuckles> Oh. <chuckles> Oke. Heeh heeh. Down sendiri, heeh. Iya, oke, betul Kak. Memang sih sepertinya. Tapi aku jadi penasaran. Nah, waktu itu tuh Kakak mungkin menerapkan standar itu atau mungkin selalu kayak overthinking atau terlalu berpikir lebih gitu ya, itu dari mana sih Kak gitu? Maksudnya apakah dari ada yang komen kah seperti teman gitu ya atau mungkin komentar di sosial media juga berpengaruh nih sama Kakak ketika mau nge-post, mau foto jadi akhirnya seperti ini nih Kak?
Mhm. Mhm. Mhm.

Eee, jadi waktu itu aku kayak, itu kan harus time, ya. Jadi, kita, tuh, harus istirahat di media sosial, kayak mengenali diri sendiri, kita tuh sebenarnya pengen apa, sih. Soalnya, setiap orang, tuh, sebenarnya punya, kok, eee, goal masing-masing.
Huh huh.
Yannya nah, pada saat itu aku sadar aku sendiri mak makan, tuh, salah satu kebahagiaan aku, jadi, enggak mungkin aku e diet lagi kayak dulu. Yang kedua, aku, kan, waktu aku dulu kurus, tuh, aku enggak ngerasa bahagia juga dengan apa yang aku lihat di depan kaca, kan. Nah, akhirnya aku nemuin tuh, eee, yang aku mau, yaitu dengan cara berisi, tapi nge-gym. Nah, itu akhirnya aku lakuin.
<chuckles> Ya ya. Oke. Heeh heeh. Oh, oke. Berarti lebih ke kayak menjaga kesehatan juga, ya, sekalian ujung-ujungnya, ya. Oh, oke oke. Nah, tapi respon dari mungkin teman-teman, gitu, ya, atau, eee, teman atau mungkin teman dari sosial media atau mungkin follower Kakak, deh, gitu, ya. Waktu itu gimana tuh, Kak, setelah waktu itu, kan, peralihan dari kurus ke bodi nge-gym ini gitu, Kak?
Betul, heeh. Mhm. Iya. Heeh. Eee, sebenarnya waktu nge-gym juga, kan, pasti ada disebutnya, tuh, apa, bulking dulu, ya? Dia agak gemukan dulu, gitu, sebelum berbentuk. Nah, itu ada yang komen kayak, "Ih, gendutan," itu ada, "Ih, jadi makin chubby," itu ada. Cuman, karena dari awal udah tahu, ya, oh, ini bagian dari proses, dan, ya, udah kalau misalnya emang gemukan, terus kenapa, toh, enggak sakit ini, gitu, kan, yang aku pikirin. Jadi, enggak terlalu, eee, aku ambil hati, dan pas aku berhasil dapet, nih, e body goals yang aku mau, pun, ada yang komen kayak, "Ih nge gym terus, nanti berotot kayak Ade Rai," itu ada, gitu. Yang komen gitu ada, jadi <chuckles> Iya, enggak bisa, padahal susah banget, gitu, kalaupun mau. <chuckles>
Iya iya, betul. <chuckles> Ah huh. Iya iya. Oh. Padahal enggak bisa, ya, kalau perempuan seperti Ade Rai itu. <laughs> Iya, terus terus?
Eee, jadinya di situ, ya, aku, ya udahlah mau gimana pun, ya, namanya media sosial, kan, pasti standarnya beda-beda dan berubah-berubah, jadi, aku lebih ke enggak ambil hati aja selama memang tujuannya aku itu dari aku pribadi, gitu, yang mau ada kepuasan tersendiri, jadi enggak enggak usah dengerin orang lain, gitu.
Ya ya. Oke. Berarti memang sekarang ini Kakak sudah sadar, sehingga Kakak, ya, udah melihat atau mungkin melakukan apa yang Kakak mau, nih, gitu, ya. Nah, tapi, aku jadi penasaran mungkin terkait, Kakak, nih, setelah sadar ini, Kak, gitu. Apakah mungkin kayak filter itu masih dipakai atau mungkin kayak, "Ah, ya sudahlah ori aja gitu, ya," atau, mungkin original-nya seperti apa, gitu, mungkin, atau gimana, tuh, waktu itu, Kak? Ketika Kakaknya sudah sadar gitu, dan tanggapan dari teman-teman juga gimana, tuh, Kak?
Heeh, betul. Heeh?